Ya, b kesinlikle, ya, ben bunun biraz da Ya, mesela ben küçükken biraz, eee, şımarıktım. Hi böyle, eee, Türkiye'de bir marka vardı, neydi? Erikli marka su vardı. Mesela o olmadan hep böyle şey derdim: "Ya, anne yine mi bu suyu aldın?" falan derdim. Aslında insan s ya, sudur alt tarafı yani temel bir ihtiyaç. Eee, çok bim önemi olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela 5 yıldır bu filtre sulardan içiyorum, yeri geldi çeşmeden su içtim. Eee, gezdiğim ülkelerde musluktan çok su içtim. Ha, ne bir böbrek rahatsızlığım ne bir eksiklikğim, hiçbir şeyim çıkmadı. O yüzden bu biraz da ticari anlamda
Hımm. Evet. Hımm, evet. Hımm. Çok zararını görmedin. Evet, biraz da popüler kültürün etkisi belki de. Yani insanların tüketim alışkanlıkları popüler kültürün etkisi olabilir mi?
Aynen. Hı hı. Kesinlikle öyle. Aynı Ya, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Mesela, eee, kahve tüketimi de öyledir. Eee, yavaş yavaş aslında büyük firmalar, eee, işte, ımm, Starbucks gibi firmalar mesela, plastiği azaltmak için, eee, mesela bu pipetleri azalttılar ama gittiler sonuçta koydukları kaplar yine plastik. Hem Aynen. Hıh.
Hımm. Evet. Yine plastik. Belki şöyle bir şey olabilir, hani, kendi bardağınızı getirin ona doldur dolum yapalım gibi kampanyalar var mı hiç etrafındaki kahve dükkanlarında falan?
Ya, ben öyle bir şey hiç görmedim. Belki yapan vardır, benim dikkatimi çekmiyor ama ben zaten buralardan çok tüketmemeyi tercih ediyorum. Çünkü yaptıkları kahve, filtre kahve. Ya, ben genelde bunu içtiğim için söylüyorum. Çok basit, normal kahve yani ben bunu evimde, eee, bu kadar dışarıda para verip, işte, zaten
Hı hı. Hımm. E, çok da gerek yok diyorsun böyle bir şeye.
Evet, ben mesela termosuma koyarım kahvemi, eee, bir şekilde zaten, eee, böyle, kahve Aynen, sıcak da kalıyor. Böyle, ba eee, kahvelere, işte, kafe tarzı yerlere bağlı kalmayı çok seven bir insan değilim zaten. Eee, bir şekilde sosyalliği azalttığını düşünüyorum. Eee, doğada böyle vakit geçirmeyi daha çok, ııı, severim. Yanımda kahvemi alırım, bankta otururum s sohbetimi ederim. Aynen, boşuna niye. ki.
Sıcak da kalıyor. Hı hı. Evet. Çok güzel, çok güzel. N ııı, çok güzel bir ortam. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Eee, sen, hani, kendi alışkanlıklarından bahsettin. Eee, etrafında insanlar, arkadaşların, eee, hani, sosyal çevrede bu plastik, cam şişe, cam kullanımı, plastik atıklar, eee, hatta geri dönüşüm yani plastik kullanımını azaltmakla ilgili bu konuda hassasiyetleri var mı? Onların günlük rutinleri, alışkanlıkları arasında bu konunun önemi nedir?
Hı hı. Hı hı.